अ, देखिए इसमें अ, 2 तरीक़े के आधार हम कह सकते हैं कि साफ़ पानी और गंदा पानी अगर ऐसा ही होता ना तो गंदा पानी तो बहुत सारा है। मतलब अ, अगर समुद्र की बात करें वो तो इतना बड़ा है उसमें नमक वाला सारा पानी है। तो हम अ, कौन-सा पानी बचा रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। अ, ऐसे तो फ़िर अगर पानी है इतना सारा हमको बचाना ही नहीं है। तो फ़िर हम हमेशा नल अपने खुले रखें वो बहता जाए। कोई दिक़्क़त ही नहीं है। हमें बार-बार नल खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नल क्यों लगवा रहे हैं फ़िर घरों में। तो यही है कि नल इसीलिए लगवाए जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उसकी ख़पत हो रही है क्योंकि जो साफ़ पानी है वो नीचे जब हम बोर बोरवेल करवाते हैं घरों में, तो हम एक पानी का स्रोत ढूँढ़ते हैं। जिस स्रोत पर वो पाइप जाता है और वहाँ हमारी मोटर लगती है। आप क्यों नहीं वो मिट्टी वाला पानी निकाल लेते हैं जहाँ पर पहले बोरवेल जाता है। आप 1-2 स्रोत ढूँढ़ते हैं ना कि साफ़ पानी हमें मिल सके। तो वो जो साफ़ पानी है ना उसकी कमी है। इसलिए हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी पानी तो सभी जगह है ऐसा नहीं है हर तरीक़े नाले में भी पानी बह रहा है और नदियाँ हमने गंदी कर ही दी हैं। वहाँ पर भी पीने लायक कुछ बचा नहीं है वो भी गंदा पानी है। पानी की कमी उस तरीक़े से नहीं है लेक़िन इस तरीके से पानी की कमी की साफ़ पानी बहुत कम है। वो जो मीठा जल आता था एक समय था कि नदियों का पानी भी आप पी लेते थे। ऐसे हाथ में लेके वो समय बस चला गया इसलिए हम पानी बचाते हैं। जी।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ, वही तो। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। जी। सही बात है। हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ख़ैर देखिए किसी फ़िल्टर की भी ज़रूरत नहीं होती थी, झरनों के पानी नदियों के पानी इतने मीठे और साफ़ होते थे। कहा भी जाता था ना बिल्कुल अ, कि निश्चल झरना है मतलब बहुत ही साफ़ पानी है अ, अब तो देखिए शायद ही कहीं ऐसा देखने को मिलता होगा। झरने हो सकता है पहाड़ों में कहीं न कहीं मिल जाएँ लेकिन नदियाँ तो अ, बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप पानी निकालो और आपने पी लिया काफ़ी प्रदूषित हो चुकी हैं। सही आपने बहुत ही देखिए तथ्यपरक जो अ अ, जानकारी दी है बहुत ही सराहनीय है। उम् अच्छा चलिए अब चलते-चलते ये बता दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा-सा भी प्रकृति के प्रति सचेत है बचाना चाहता है पर्यावरण को। अब वो कौन-से 2-3 ऐसे कदम हैं जो ख़ुद कर सकता है जिससे अ, थोड़ा-बहुत उसका योगदान हो जाए। क्योंकि देखिए अ, कोई एक करेगा और अगर ऐसे ही कोई सौ लोग करेंगे तो थोड़ा-बहुत ही सही प्रकृति के और पर्यावरण के ऊपर असर तो पड़ेगा ही।
हुँ। उ, हुँ, हुँ। जी।